ま、やっぱり誰でもね、こう、他人とこう比べがちじゃないですか。で、ね、やっぱり、やりあの、しやりたくないと思ってもやってしまうんですが、これ、ま、比べてね、こう落ち込んだ時って、どういうふうに対処されてますか？
はい。 うん。 ああ、比べちゃいますね。 うんうん。 まずね、なんか、うぬなんかこれっていういい方法がまだ自分の中で見つかってはないんですけど、特に最近比べてなんか落ち込んじゃったとか、「ええ、なんで？」っていう時があったんですよ。うん。
うん。 ああ。 はい、どんな時だったんですか？なんか結構落ち込まれた時、はい。
それはですね、あのえっと職場で、ま、一緒に仕事をしてる人が、ま、いて、ま、そのひきととは、一緒にあの確かに仕事をすることもあるんですあるんですね。それであの仕事上の話をするけど、まま、それだけというか、ま、淡々とっていうか、あんまりなんかこうその、うん個人的にこう繋がれたとかそういう感じは、ま、仕事上のほんとにこう割り切ったような
はい。うん。 はい。 はい。 はい。うん。 あ。 お、おお、割り切った、はい。もうほんとにお仕事の時だけ、ま、あの、その、ま、接触を持たれる方っていう感じなんですね。
うーん、うん、あの仕事の、ま、だけの接触で、しかもなんか話もね、特になんかあのなんとなく話をしててもやっぱりその個人あの個人的に仲良くなりたいとかいうことじゃないんだけど、人と人としてこうなんとなくこう、話とか、こう繋がってるかなとか、そういうのが、あんまりこう感じられない人だったんですよ。で
うん。 うん。 うん、はい。 あ、うま。 ありますよね。うん。 うん。 ない、ま、あまり共通のその何て言うのかな、仕事を超えてまでお付き合いするほどの、なんかこうコネクションはないっていう感じです？うん。
うん。 うん、なんかね、その心の中でのコネクションがなくてですね、それ、あのたまたまあの他の会社の人とかと一緒になって、あの仕事をね、ちょっとあのする時があったんですね。で、その時になんかね、あのえっとそれの仕事に来てた他の会社の人と私がその言ってたあの仕事以上仲がね、心の中のコネクションがかいて人が、なんかいきなりこう会って、なんかすっごい楽しそうになんか、 じゃないけど、話をしてるんですよ。
うーん。 はい。うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 ああ。